Ah, oo, siyempre yung mga, pagkain, at saka yung paghahanda sa simbahan, at 'yon nga, paghahanda para sa parada, at yung pagkakabit ng mga, ah, banderitas, 'di ba, yung mga banderitas sa mga kalsada.
Okey. Mm. Mm. Dekorasyon, oo, hmm, oo. Mm, okey. Ito naman, ano yung ano, ikaw naman, ano yung role mo diyan, kapag nagkiki ah, nagpipiyesta, tumutulong ka ba sa pagluto o dekorasyon?
Naku pareho, actually, nakalakihan namin yan. Siyempre utus-utusan ka habang naghahanda ng mga pagkain. At saka, ayan, sa pagdedekorasyon, unang-una actually sa bahay eh, yung paglilinis, alam mo yu talagang pinaghahandaan eh, kailangan maayos yung bahay, malinis, pi-pipinturahan pa nga yan, eh. Panibagong kulay, at pagkatapos no'n, eh, sasali ka sa paghahanda ng mga banderitas, at pagdekorasyon sa purok namin. Kasi, purok-purok yan eh. So, yung purok namin, kasama yung banderitas, tsaka yung, alam mo yung, paglalagay ng mga tamang basurahan, kasi siyempre pagka pista ang dami ng mga tao, tas ang daming mga ka ah, pagkain, at yung mga paninda sa daanan.
Ay, naku busy ka ha, mm. Oo. <chuckles> Oo. Mm. Tama, totoo. Oo. Mm. Mm. Mm. Hmm. Tama, oo. Hmm, tama, totoo. Kalat. Oo. Oo, oo. Ito naman, ano yung mga ano, tulong-tulong na ginagawa ng halimbawa sa purok niyo, o sa mga barangay, na makikita mo nando'n pa yung bayanihan? Ano yung mga ginagawa niyo?
Ah, oo, oo. Oo, unang-una kasi pagka nga pista, ano kasi 'yon patron eh. So, ang talagang unang pinaghahandaan diyan, ang main character diyan talaga palagi simbahan eh, 'di ba? Kasi, yun nga, dedekorasyonan yung simbahan, tapos may banderitas yan. So, ayun, sumasama ako sa pagde-design at taka, 'yon nga, kasi 'di ba, pagkapista isasayaw yung patron eh. So, maglalagay kami ng mga bulaklak, sa palibot no'ng, alam mo 'yon, yung sasakyan no'ng patron at
Tama, oo. Tama, mm. Mm. Mm. Hmm. Tama, 'pag pinarada 'no.
Oo, oo, kasi kumbaga, magpoprosisyon eh, prosisyon at saka parada muna pagka, alam mo 'yon, a day before, karakol, ewan ko lang kung narinig mo yung karakol, yung sayaw, sinasayaw yung patron.
Tama, totoo. Mm. Hmm. Oo, oo. Tama, tama, oo.
Oo, tapos pagka gabi na ng pista, ila ilili ilalakad na ulit yung ano, yung patron namin, may kandila ang mga sumasama.
Prosisyon na.

Prusisyon na siya.
Oo, oo.
Po prusisyon na, okey. Eto naman, ano yung mga ano, maliban diyan sa halimbawa na, nak syempre naka-focus talaga sa patron, ano pa yung ibang mga aktibidad na ginagawa niyo, para i-celebrate yung piyesta?
Ah, oo, ang liban diyan, yung pagsasayaw pagsasayaw, kumbaga nagpa-practice ng mga sayaw yung mga grupo ng mga kabataan at tsaka actually walang pinipiling edad. Alam mo yung, ah, tapos ako sumasali lang ako, ang parte ko dun, nagpe-prepare ako nung mga, alam mo yung mga latest trending na tugtugin? Oo, oo. Kumbaga hindi, kumbaga ano lang yung ipe-play nila para alam mo yun, para mapaggawaan nila ng steps sa sayaw. Actually, yung mga steps sa sayaw ano, simple lang yun, yung mga may sinasabi nga, "salok," eh. Ewan ko kung alam mo yung salok na sayaw, na may na may sumbrero kasi sila, eh. Tapos isa iaano na nila yung sumbrero, hubad, suot, alam 'yon, habang sinasayaw, yung mga gano'ng klase. So ako, yun yung parte ko, tapos minsan lang talaga merong mga tugtugan. Yung mga tugtugan, banda sa o oo, oo, pe
Hmm, tama. Okey. Ah, okey parang DJ ah, D-J ah. <chuckles> Oo. Playlist. Oo, oo, oo, oo. Tama. Mm. M Ay, gano'n. Oo. Hmm. Ay, maganda. M may mga bisita kayong banda, gano'n?
Hindi, doon mismo sa ano namin, anong tawag ba dun, yung pinaka-plaza, sa plaza. A oo, oo. Oo, kasama nung
Yung saga oo. Ay, okey, may mga tugtugan? Oo, may mga sayawan din?
Oh, pero kung gusto mo si sino lang yung gusto sumayaw. Actually, hindi naman talaga kasama nung tugtugan yung sayaw, manonood lang talaga ng banda. Alam mo yun, mga kantahan, siyempre kung gusto naman sumayaw, pwede din naman. At yun nga, di ko alam kung alam mo din yung, "patoro?"
Hmm, okey. Oo. Oo.

Nako, siyempre unang una nga sabi ko sa’yo yung pagdedekorasyon sa bahay. Sabi ko nga, “Naku, yung magulang ko laging nagpapalit ng pintura.” Kailangan iba na yung pintura ng bahay pagka magpipiyesta. <chuckles> Actually isang linggo pa lang, alam mo yun talagang pinag ac actually, isang buwan pa lang naghahanda na, eh. Kasi kumbaga kung alam mo yun, kung may parerenovate sa bahay, nagpapa-renovate na, tapos kung magpapalit ng kurtina, papatahi pa ng kurtina. <chuckles>
Mhm. Ay, paiba-iba lagi. <chuckles> Mm. Grabe ‘no. Mhm. Ah, hmm. Tama, para i-match, ‘daw. <chuckles> Paano yung pagpreparasyon sa pagkain?
Nako sa pagkain naman, siyempre yung budgeting unang una, tapos, ah, bumibili ala ang alam ko bumibili magulang ko, alam yung sa mga, ah, mumurahin yung parang bulto-bulto kang bibili ng mga gulay tsaka ng mga karne. So yun, nagpaplano tapos bibili sila parang 2 days before ng piyesta. Tapos yun nga, sabi
Tama. Mm. Oo, oo. Wholesale talaga. Mhm. Talagang ano, pinagpa pinaghahandaan talaga ‘no, bina-budgetan talaga.
Oo, tapos sabi nga yun sinasangkutya muna. Tapos pagka umaga na ng piyesta saka lalagyan ng mga sahog.
Ay, oo. Hmm, talagang pinaghahandaan. Katuwa naman.
Oo, ganun saamin. Tapos yun nga, siyempre hindi nakakalimutan yung mga main na ulam, yung mga adobo, mga ganyan, pininyahang manok. Oo, yung mga sarsyadong baboy, mga gano’n. Tapos may mga oo, tapos meron pang mga matamis yung ube, leche flan, mga ganiyan yung mga hinahanda saamin eh. Tapos siyempre andiyan na yung mga pagkain, siyempre yung balot. Pagka ano, may pauwi ka palagi, eh.
Oh, sarap. Nako, ang sarap. <chuckles> Oo, oo. Mga ma-sarsa palagi, oo. Mm. Mm. Oo, may pa-sharon. <laughs> To ito naman, ah, anong kumbaga ano yung mga ano, ano yung mga na minsan naiisip mo na mga nagiging problema? Bago pa yung ano, bago pa yung piyesta o sa oras na ng piyesta mismo, ano yung mga nae-encounter niyong mga problema?
Nako sa totoo lang, pagka kasi piyesta talagang pinaghahandaan. Minsan syempre wala ng budget, pero alam mo yun, talagang mag mabibitin yung budget at pa alam mo yun, ah, kumbaga pagkakasyahin pero ang napansin ko talaga sa nanay ko, tatay ko, talagang nagse-save sila para sa piyesta. Oo, tapos, ah, yun nga, siguro minsan din talagang pinaghahandaan, yun din yung challenge. Actually minsan makikita ko yung mga kamag-anak ko or yung mga kapitbahay ko, minsan talagang ano sila talagang nag-spend sila ng pera hanggang sa nanghihiram na sila ng pera.
Hmm. Oh, nabibitin. Ayon. Para sa piyesta, oo. Mm. Dadayo. <laughs> Mm.